Ừm, ừm. Mình hiểu rồi, mình hiểu rồi. Có lẽ là mình nên thay đổi cái suy nghĩ của mình bạn ha. Không phải là, kiểu, những cái ai từ chối mình từ chối một lần thì những cái khác thì mình cũng bị từ chối ha. Mình từ chối một lần nhưng mà mình lại được chấp nhận những cái lần sau chẳng hạn này, và mình cũng nên làm quen với cái sự từ chối nữa. Không phải là lúc nào từ chối nó cũng mang nghĩa là xấu mà, đúng không? Có khi là sẽ giúp mình gọi là, ờ, không có không tiếp xúc với một cái mối quan hệ độc hại chẳng hạn này. Có lẽ mình cũng nên có những cái suy nghĩ nó tích cực hơn trong cái việc mình bị từ chối ha. Thì mình có thể làm quen được này và không còn bị quá là ám ảnh về cái việc đó nữa.
Đúng. <laughs> Chính xác, chính xác. Đúng, đúng. <laughs> Chính xác nha. Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Thứ hai là bạn nên bắt đầu ở trong những cái môi trường nhỏ thôi, ờ, nhỏ thôi để làm quen. Ví dụ như là trong những cái câu lạc bộ này, trong những cái workshop giống như bạn chia sẻ, hoặc là trong những cái, à, sự kiện về chuyên ngành và nó có cái số lượng người nó vừa phải. Và khi ở trong một cái số lượng người nó vừa phải như thế thì bạn rất là dễ tiếp cận mọi người này. Ờ, ở đó thì mọi người cũng dễ dàng bắt chuyện với nhau hơn. Và khi mà bắt chuyện ấy, thì bạn nên tìm cái người nào mà người ta có vẻ như là thân thiện mà người ta đang có dáng vẻ có nhu cầu muốn kết bạn ấy. Ừ, chứ đừng có, ờ, tìm những cái người mà trời ơi người ta đang cọc này, hay là người ta đang kiểu, ừm, dành cái thời gian riêng cho bản thân ấy, xong tự nhiên bạn đến bạn làm quen thì chắc chắn là cái từ chối nó sẽ tầm đâu đó tầm khoảng chín mươi phần trăm đấy. <chuckles> Giống như cái lần mà bạn, à, ừm, h ngồi học cùng với cái bạn nam kia đó. Ờ, làm quen với bạn đó v bạn ấy tự chối đấy, có khả năng là bạn ấy đang không muốn làm quen. Bạn không không có nhu cầu hoặc là bạn ấy, ờ, bận một cái lý do gì đấy. Ừ, thành ra là cứ tìm những cái người mà người ta có có vẻ như là đang muốn kết bạn. Và bạn đến đó bạn bắt chuyện thì có khả năng là bạn làm quen được sẽ cao hơn. Và khi mà bắt chuyện ấy thì bạn hãy dùng cái điểm chung để mở lời. Ví dụ như là "Ờ, bạn, à, thấy cái cái workshop hôm nay thế nào?" này, hoặc là "Bạn thấy là, ờ, cái, ờ, cái đề tài này nó như thế nào?" Ờ, nói chung là tìm ra một cái điểm chung để bắt chuyện thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều nha bạn.
Ừm hứm. Ừm. <laughs> Ừm. Khá là cao ha. <laughs> Ờ. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Hợp lý.